É. Não, por favor. Eu tenho que levar Power Bank se for passar o dia inteiro, né?
Uhum. É, e Uhum, exatamente, uma coisa que eu já percebi é isso, assim. Tanto que nossa quando eu viajava com o meu iPhone <giggles> 11 até agosto desse ano, eh, eu tinha que deixar ele desligadinho, assim, pra não perder a bateria, era uma loucura, aí eu troquei, peguei o E peguei o 16E, né, que Uhum. Porque eu pesquisei
<chuckles> <laughs> Hã. <laughs> Ah bom, <laughs> agora já dá pra se perder um pouco mais.
É, não agora, assim, eu penso eu estou com o meu celular tá tranquilo, aí eu levo um power bank e sempre é alguém que usa, nunca sou eu mas enfim. <chuckles>
<chuckles> É, e e mas pelo menos, né, tá ali para o grupo e acho que isso é importante. Eu acho que eu tenho uma dica boa, assim, com relação a isso, que é, se você vai fazer uma trilha, tá, se for urbano, num lugar urbano, você também pode ter isso aí no no celular, eh, de repente, às vezes, se acabar a conexão, tenha deixe o o o guia, né, o GPS ligado, porque ele funciona mesmo sem a conexão. Mas pra quem vai fazer trilha no mato, como eu gosto de fazer de vez em quando, é você levar um mapa, <clicks tongue> um mapa mesmo daqueles antigos de papel, sabe? Uhum. <laughs> Pois é.
Ao menos Hum. Sim. Uhum. Hum. De papel? Poxa vida, e uma bússola, não é necessário? Porque assim, o ma o mapa não te mostra a direção, né, o celular tem essa que ele mostra pra onde vai.
Sim, não, essa é a grande diferença. Mas o mapa de papel muitas vezes você sabe que quando você passa por alguns lugares, aquilo, é claro, assi eu estou falando de trilhas que você faz, por exemplo, nos Estados Unidos, na costa leste, tem um monte de trilhas que são super bem, eh, documentadas e tal. Então eles têm os mapas já impressos que você pode carregar, inclusive vi vira uma exp uma diversão você sair para você fazer com o mapa, né.
Uhum. Uhum. Hum, interessante. Hum, legal, porque realmente fica uma coisa que exige um pouco mais da sua mente, né?